Mmm, yang pertama ya, eee, rendang sama momennya. <laughs> Rendang dengan momennya. Kalau dibilang yang kedua, eee, mungkin aku lebih kangen ke baking sih, Kak. Bikin kue, sama keluarga juga itu untuk Lebaran biasanya. Karena kita Lebaran nggak pernah yang namanya beli kue, pasti bikin. Betul.
<chuckles> Iya, betul betul, rendang. Oh bikin, oke, mhm mhm. Oh, selalu bikin ya, Kak? Oh, wah, menarik menarik. Rajin banget pasti, Kak, keluarganya.
<laughs> Itu ah, se biasanya habis sahur, Kak, selesai sahur kita langsung kerja tuh bikin bikin kue gitu. <chuckles> Betul! Iya, di satu rumah nanti kita gitu. Nah, yang terakhir, mmm, aku kangen itu <tsk> sambal teri sih, teri Medan.
Wah, pasti kayak gotong-royong ya, Kak? Apalagi momen Lebaran pasti seru banget itu, mhm mhm. Yang terakhir, Kak? Oh, ada ya, Kak, di Aceh yang bikin teri Medan, soalnya kan dari Medan ya? <laughs>
Gitu. Ada Kak, banyak. Betul <chuckles> banyak, Kak. Jadi itu makanan yang paling aku kangenin sih.
Mmm, berarti memang dari yang pertama itu rendang, terus tuh juga kue-kue mau Lebaran ya, Kak. Pasti aku kebayang sih, itu serunya bikin kue saat mau Lebaran, apalagi setelah sahur atau setelah sholat tarawih, tuh kan kadang kan kita sampai, apa ya, begadang ya, bikin kue, oke deh. <laughs>
It Betul. Iya bener lagi. <chuckles> Dan momennya itu yang paling diingat sampai sekarang gitu sih.
Mhm mhm, benar benar. Oke deh, makasih ya, Kak, udah berbagi, sampai ketemu lagi!
I i